Und noch irgendeine.
Ah, okay.
Und wenn ich die an zum Beispiel auf
Das wusste ich gar nicht, dass es mittlerweile gibt in Deutschl okay. Ja, mhm. Ja.
Ja. Und du kannst auch, ich glaube, auf 3 Raten, wenn du es auf 3 Raten machst wenn ich glaube, ich habe damit habe 300 € und habe auch 3 Raten gemacht, Nullzins-Zurückzahlung.
Aha. Ja. Okay.
Ja.
Okay, ja.
Äh, und das ist ziemlich gut, ne? Finde ich.
Mhm. Das ist gut, ja. Das ist gut, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber du darfst nicht vergessen, was du hier ist ja auch die haben ja nicht irgendwie, ne also, ich glaube, in Deutschland ist es ne, also, 'ne 5.000 Kreditkarte, da stehst du gut mit da, ne? Also, das ist dann schon, äh, relativ hoch, glaube ich, im Vergleich, ne, zu zu, äh für den Normalbürger, sagen wir es mal so. Hier, da fängt's erst bei 5.000 an, ne? Also, die die meisten Amerikaner, der deren Kreditkarten sind, ne, zwischen 10 und 15.000, ne?
Ja. Ja, das ist natürlich heftig. Ja, aber dann kannst du dir da kannst du dir damit 'n Haus kaufen dort?